Okay. Und w wie bist du gestartet? Viele f fe starten ja mit so grade mit also, Bleistiftzeichnungen, so schwarz-weiß, ähm, oder n äh, oder oder mi mi mit Kohle oder Ölfarben. Gibt's da irgendwas, wo du sagst oder A Aquarell gibt's ja auch noch. Gibt's, äh, d irgendwas, was du am liebsten machst, oder de hast du auch nur eine festgelegte Richtung da?
Also, ähm, angefangen habe ich mit meinem Bleistift auf Druckpapier, wie ich denke, mal die meisten. Ähm, und zurzeit arbeite ich am meisten digital, wenn ich zu Hause bin, ähm, weil es einfach für mich am einfachsten ist und, ähm, das ist auch meistens das, was man pro professionellen Bereich heutzutage braucht. Aber natürlich habe ich ja mein Skizzenbuch, da kann ich ja äh, da arbeite ich meistens eigentlich mit Finelinern, weil eben diese Fineliner mir helfen, dass ich, äh, nicht dass ich halt eben mich nicht ablenken lasse von Details und ich kann halt nichts wegra
Okay. Mhm.
radieren.
Okay. Also, auch schon farbig, also, nicht 'n mhm. Also, nicht nur schwarz-weiß, sondern auch farbige Zeichnungen sind das dann.
Und deswegen mag ich das halt eben sehr. Auf jeden Fall, ja. Farben sind 'ne schöne Sache. <chuckles>
Okay. Mhm. Mhm, und wenn du sagst, du machst das nebenbei, du arbeitest nach Auftrag dann oder oder du, ähm, stellst irgendwas her und versuchst, es dann an jemand zu verkaufen?
Ich, äh also, ich mache beides, aber größtenteils nach Auftrag. Ähm, genau, also, vo vor allem halt arbeite ich zurzeit für Videospiele, wenn Leute halt für den Spiel Kunst brauchen. Ähm, aber ich habe halt auch paar so Sachen, die ähm, also, die ich halt so zur Verkauf stelle und dann können die Leute sich das holen. Das dann so 'n Massenproduktion, so Sticker oder so was.
Mhm. Okay. Ah, okay, sehr spannend.

Genau, also, ähm, es gibt ja unterschiedliche Übungen, die einem einfach helfen, äh, besser zu werden, wenn man zeichnet, zum Beispiel eben Formen, ähm, oder halt man nimmt sich ein Bild von einer Person und versucht, in 10 Sekunden diese Person zu zeichnen.
Mhm. Oh, das ist ist natürlich 'n sportliches Ziel, 10 Sekunden. Ähm, aber okay, und Formen meinst du jetzt so Quadrate, Dreiecke, Kreise, irgendwie so geometrische Formen?
Ja, sie, äh das macht man häufig sowieso zum Aufwärmen, weil es einfach die, ähm ansonsten wird die Hand einem wehtun, wenn man für 6 Stunden zeichnet.
Okay. Mhm. Und, ähm, achtest du auch auf 'ne bestimmte Atmosphäre beim Zeichnen, dass du sagst, ähm, der Raum muss 'n bestimmtes Licht haben oder vielleicht auch, 'n 'ne so Hintergrundmusik, hast du da auch irgendwie solche Sachen, die dir helfen?
Deswegen ja. Persönlich, ich, ähm mag es sehr gerne, zu Lo-Fi-Musik zu hören im Hintergrund, so 'n bisschen entspannend oder so was. Oder ich gucke mir ein Video an, wo man jetzt nicht viel zuhören muss. Also irgendwas, was nicht wirklich wichtig ist, einfach für 'n Hintergrundgeräusch und es ist schon sehr wichtig, dass es sehr gut belichtet ist, weil ansonsten kannst du nicht sehen, was du zeichnest. <chuckles>
Mhm. Okay. Mhm. Ja. Okay, und und hast hast du da b bestimmte Lampen oder Lichtquellen, oder sagst du: „Ich brauche Tageslicht“, gibt‘s gibt‘s da irgendwas?
Also, ich habe, äh, selber eigentlich sogar 'ne Tageslichtlampe für meinen Tisch, weil ich häufig dann schon im Dunkeln zeichne, aber ich habe auch meinen Tisch direkt vor dem Fenster stehen. Also, ich versuche wirklich viel Licht reinzubekommen.
Mhm. Also, schon Tageslicht ist schon wichtig dafür, für das Zeichnen.
Ähm